أنا الحقيقة في مشكلة عندي كبيرة أوي ومضايقاني ومخنوقة منها بقى لي فترة وكنت حابّة أفضفض معاكِ شوية فيها.
آه تحت أمرِك، ما أنا معاكِ، قولي لي بس إيه اللي مضايقِك؟
بُصّي، أنا حد يعني والدي قاعد معانا في البيت وهو كبير شوية في السِن وأنا لازم آخُد بالي منّه.
إمم.
الموضوع صعب أوي بصراحة مع الشُغل إن أنا كمان عندي أولاد.
إمم. آه، يعني
الموضوع ص
آمم، يعني أنتِ قاعدة م بابا قاعد معاكم في البيت وأنتِ قاعدة برضه معاه، يعني أنتِ متجوِّزة وقاعدة مع باباكِ في البيت، في نَفْس البيت؟
أيوه، وهو كبير أوي في السِن، فإنّي آخُد باله منّي منّه ومع الأولاد وشُغلي، الموضوع خانقني أوي.
اهم. آه، طبعًا آآ يعني مقدّرة جدًا شعورِك ده وطبيعي جدًا إنِّك تبقي مضغوطة ومتوتَّرة، يعني برضه بيبقى حِمْل كبير يعني آآ وخصوصًا يعني رعاية حد كبير في السِن بتبقى مسؤوليّة مُرهقة أوي. يعني ده بس ده مش معناه يعني إن أنتِ مش قدَّها لأ، أنتِ قدَّها وقدود بالعكس، يعني كل إنسان بيبقى له طاقة بس بييجي عليه وقت كده إن هو آآ بيبقى تعبان وبعدين بيرجع بعد كده موده بقى بيتغيّر برضه. أنا حاسّة بيكِ جدًا، جدًا وفاهمة إن ده ممكن يعني يبقى مستهلكِك شوية. بس يعني قولي لي أنتِ الإحساس ده عندِك من زمان والّا من أول ما بدأ يتعَب؟
بُصّي، هو الحقيقة الموضوع زاد لمّا هو بدأ يتعَب وما بقاش بيركِّز في التفاصيل الصغيّرة مع الأولاد حاسّة إن الموضوع ضاغِط عليّا وإن وإن هو حتّى مش عايز يسمعني. فمعظم الوقت باحس إن أنا باتعامل مع طفل تالت ويمكن ده أكتر حاجة ضغطاني وخنقاني.
إمم. إمم. آه، طيب أنتِ طيب يعني عملتِ إيه طيب عشان ت يعني المجهود ده أو الإحساس اللي عندِك ده مثلًا يقِل شوية، هل مثلًا فكَّرتِ إن أنتِ توزَّعي مثلًا المسئولية بتاعة رعايته على في حد مثلًا من إخواتِك موجود؟ آآ يعني م حتّى ييجي حتّى البيت ويشيل عنِّك شوية يوم حتّى في الأسبوع، آآ يعني حاولتِ تفكَّري إنِّك أنتِ تعملي أي خطوة تريَّحِك شوية؟
بُصّي حاولت، بس م <tsk> حسّيت إن الموضوع في الآخِر جاي عليّا أنا وإن وإن ده بيتطلَّب منّي مجهود أكتر إن أنا أوصَّله وأجيبه و وأفضل مستنّياه كمان لإن هم ما بيبقوش على طول مُتاحين يوصّلوه، <tsk> فبقى كمان الموضوع آمم زايد عليّا إن أنا محتاجة كمان أودّيه وأجيبه، فبقيت حاسّة أحسن إن هو يفضل معانا.
إمم.
بس عارفة مع ضغط الأدوية بتاعته على طول ومواعيدها مع دَوشة الأولاد وشُغلي، بقيت حاسّة إن أنا مش لاقية وقت خالص لأي حاجة تانية في الحياة، حياتي الشخصيّة حتّى ضايعة في النُص.
آه. مفهوم طبعًا، الإحساس اللي أنتِ حاسّة بيه وأنتِ حياتِك كده متلخبطة طبعًا أكيد، وده يعني طبيعي جدًا إنِّك تحسّي بكده، بس طيب فكّرتِ مثلًا تجيبي آمم آآ مساعدة مثلًا تساعدِك في البيت، جليسة تقعُد معاه أو جليس حتّى آآ راجل؟ هل في أي مشكلة؟ يعني ع أو عندِك مثلًا قُدرة مادّية لحاجة زي كده، تبقى حاجة برضه ظريفة جدًا وهتريّحِك؟
فكّرت، هي عامةً ديّة كانت من الأفكار اللي أول حاجة جات لي، بس هو رافض إن أي حد غريب يقعُد معاه، مُعتبِر إن ده ضيف، وم بعد فترة على طول بيتضايق وب وما بيرضاش يستحمل، فبنرجع تاني لحتّة إن هو حابب كمان إن أنا أمّا بارجع من الشُغل وأقعُد مع الأولاد، حابب إن أنا أقضّي وقت معاه هو بس، ويمكن كمان ضَغَط عليّا أكتر لإن هو حالة صحيّة ما تسمحش أوي إن إحنا نقعُد نتكلِّم. قد أو زي زمان، فاهمة قصدي؟
إمم. إمم. إمم. إمم. أيوه، أيوه فاهماكِ طبعًا. آه، يعني الحِمْل كُلّه عليكِ أنتِ وما فيش يعني ط طَب ماما مثلًا موجودة معاكِ والّا م والّا هي مش موجودة في نَفْس البيت؟
لأ، هي حاليًا مش معانا في نَفْس البيت، آآ أكتر معايا أنا، بابا دلوقتي قاعد معايا أنا. آمم عارفة الأولاد مبسوطين جدًا بيه إن هو قاعد ودي من الحاجات اللي مريَّحاني شوية، بس الضغط كمان لإن الموضوع مع جوزي مش مش أحسن حاجة إن هو على طول قاعد معانا.
إمم. إمم. إمم.
آآ لإن هو بياخُد من وقت وضَغْط وم الموضوع ضاغط علينا نَفْسيًا وجسديًا وذِهنيًا كمان، أنا وجوزي كمان.
إمم. آمم آه، فاهماكِ طبعًا، أكيد طبعًا، أنتِ طبعًا كُل وقتِك بتبقي مقضّياه مع بابا وده بقى برضه بيضايق زوجِك أكيد وبيبقى حاسس إن ده حِمْل كده عليكِ و وأكيد برضه مش يعني ما فيش وقت ليه إن أنتِ تقعُدي معاه، فده طبيعي طبعًا إنِّك أنتِ تحسّي بالإحساس اللي أنتِ فيه ده. بس برضه يعني في حاجات ممكن تتعمل كده، يعني م طَب إيه رأيِك مثلًا في موضوع آآ آآ دار مُسنّين مثلًا، فكّرتِ في حاجة زي كده؟
إمم. الحقيقة فكَّرت، بس كل الحاجات اللي حوالينا اللي ممكن تبقى مُتاحة، أسعارها غالية جدًا.
إمم. آه.
وما أعتقدش إن أنا هاقدر أوفَّرها. فكَّرت إن هو ممكن تبقى مثلًا كل كام شهر أودّيه شهر هناك، على أك على الأقل البيت عندي والأولاد وجوزي ياخدوا break فحاسّة إن أنا يمكن أكون ابنة مش كويسة لو عملت كده.
إمم. آه، أنتِ خايفة من كلام الناس كده، أكيد.
مش من الناس بس، لكن إحساسي أنا بيني وبين نَفْسي إن أنا عملت كده كمان، يمكن دي من الحاجات الم اللي مضايقاني.
لأ، بُصّي ما تخلّيش الإحساس بالذنب ده يضغط عليكِ أوي كده، آآ يعني آآ ده كده هيبقى م مسبِّب لِك إنِّك أنتِ توقَّفي حياتِك الإحساس بالذنب ده. آآ يعني لأ، أنتِ بس أنا ما سألتكيش، أنتِ ليكِ إخوات تانيين؟ يعني في إخوات ليكِ؟
أي ليّا إخوات تانيين، بس هم مش في مصر الحقيقة دلوقتي، آآ اللي موجودة في مصر بعيد، مش قاعدة في نَفْس المكان. آمم بس بُصّي، يمكن إحساس بالذنب ده أكتر حاجة ضاغطاني ما بين كل ده يمكن الموضوع كُلّه مش كبير ومش مش مُتعِب كده حتّى لجوزي، أكتر ما هو إحساس بالذنب من ناحية جوزي وناحية بابايا وناحية الأولاد، فاهمة قصدي؟
آه. إمم. إمم. آه. طَب بُصّي، أنا هاقول لِك على حاجة حلوة أوي أنتِ حاولي تجيبي، آآ، مساعدة كده، يعني بنوتة صغيّرة معاكِ في البيت آآ، ممكن يكون ده حَل، يعني مناسب ليكِ شوية أنِك أنتِ، آآ، تشيلي عنِك شوية مسؤوليات البيت، بس مش مسؤوليات بابا، يعني مسؤوليات بيتِك أنتِ وولادِك، و و ومسؤوليات بقى مثلًا تساعدِك في تنضيف الأكل، آآ، وأنتِ بتعملي الأكل في المطبخ، آآ، تساعدِك في تنظيف البيت. آآ، بلاش، طالما هو رافض، إن حد يقعد معاه ما تجبيهاش ناحيته خالص، أنتِ اعملي له طلباته، فده هيحل عنِك جزء كبير أوي أوي، يعني مش لازم حتى تبقى مُمرضة، تبقى مساعدة صغيّرة، بنوتة صغيّرة كده، ولو حتّى ساعات معيّنة في اليوم، لو أنتِ ما عندكيش إمكانية إن هي تبات عندِك، يعني تيجي في معاد معيّن وتمشي في معاد معيّن برضه يعني الموضوع ده مش رفاهية على فكرة، ده ضرورة، آآ، وحاولي بقى تل يعني لو عملتيها يعني بالنسبة لِك هتبقى ضرورة ليكِ أنتِ ولصحتِك أنتِ يعني. آآ، حاولي بقى تنظّمي وقتِك آه.
إمم. أيوه. أيوه عارفة، ش مع الكل كمان أعتقد ده هيبقى حَل كويس أوي، آمم بس يمكن برضه هابقى حاسّة إن أنا ضاغطة على جوزي مادّيًا فيها، لإن أعتقد الأسعار بتاعتهم دلوقتي عالية جدًا.
آه. إمم. إمم.
مع الأولاد وشُغلي طول اليوم يمكن، هابقى ضاغطة كمان عليه مادّيًا.
طيب ما فيش بقى في الحالة دي غير إنِّك مثلًا آآ تستخدمي بقى الحلول التكنولوجية بقى أو الأدوات اللي تساعدِك بقى في إيه، في في إنِّك أنتِ آمم يعني ترتاحي شوية. يعني مثلًا تجيبي له كُرسي مُتحرِّك مثلًا مُريح، آآ تجيبي له وم حاجات يعني ت تساعده كده إن هو ي يب يلهي نَفْسه فيها، ألعاب معيّنة إن هو ي ي يحاول يعني يقعُد كده ي آآ ي يشغِل نَفْسه بيها. آمم آآ برضه آآ جيب افتحي له ال التليفزيون دايمًا قُدّامه، جيبي له الحاجات القديمة، الناس الكُبار بيحبّوا أوي يتفرّجوا على الحاجات القديمة اللي هي الأبيض وأسود بتاعة زمان دي بتلهّيهم شوية يعني عن حياتهم يعني بيفتكروا يعني حياتهم القديمة. آمم يعني آآ حاولي إن أنتِ ت ت تجيبي شوية حاجات كده آمم يعني حاجات ت ت ت تريَّحك أنتِ. آآ ريّحي أنتِ بقى نَفْسِك بقى، اعملي لنَفْسِك وقت بقى، يعني ما تسيبيش نَفْسِك كده خالص، اعملي لنَفْسِك وقت راحة.
أ إمم. أنا كم إمم. بدأت أطلُب من مُديري كمان إن أنا <tsk> أبقى عندي flexible hours أو ساعات مَرِنة في الشُغل عشان أقدر أروح وعم أيوه. ف فإن أنا كمان باشتغل آمم 8 ساعات في اليوم، يمكن ده بياخُد وقت أوي من طاقتي و ومجهودي الجَسدي، فبييجي في الآخِر عليّا بضغط أكتر جَسدي ما بيبقاش أوي عندي وقت. يمكن لو خرَّجتهم مثلًا كلّهم برّه النادي الأولاد مع مع والدي، يمكن ده يبقى أحسن شوية أو يخلّيهم
آه، وأنتِ بتشتغلي. إمم. إمم. اهم. أكيد. بحيث إن أنتِ آه، تفضّي وقت لنَفْسِك أنتِ بقى ترتاحي أنت فيه شوية، الوقت ده هيفرق معاكِ كتير جدًا، جدًا. ما تتضايقيش، يعني ه حاولي إن أنتِ ما تتضايقيش يعني ما تم ما تحسّيش أنتِ كده مش معناها إن أنتِ م آآ بنت مثلًا مش كويسة لأ، أنتِ كويسة جدًا مش بت مش بتعملي حاجة غلط بالعكس، ده يعني يعني أنتِ بتعملي كل اللي عليكِ. آآ بس أنتِ شايلة شوية فوق طاقتِك و وأنتِ يعني رافضة إن أنتِ تعملي الحلول اللي هي تضايقه هو ف فأنتِ لمّا توفّري لنَفْسِك كده شوية ليكِ أنتِ شوية وقت تريّحي فيهم نَفْسِك وأعصابِك، أكيد ده هيفرق معاكِ أوي، أوي.
إمم. أيوه، أنتِ عندِك. حق أنا فعلًا موضوع ضغطة النَفْس وإحساس بالذنب دوّة من الحاجات اللي مأثّرة عليّا وهي دي اللي خانقاني جدًا. بجد أنا مبسوطة إن أنا اتكلِّمت معاكِ، أنتِ ريَّحتيني كتير.
إمم. لأ، أنا معاكِ وتحت أمرِك في أي وقت، لمّا تعوزي تتكلِّمي أنا موجودة.